Hola, que gusto hablar contigo hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? Eh, ca igualmente, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. <chuckles> Muy bien, quería preguntarte acerca de la toxicidad en las relaciones, y si esto afecta mucho la salud mental. Tú
Pues dime, dime.
cómo pues bueno, para empezar, ¿cómo identificarías, qué señales o red flags, ya ves que ahora está de moda esto, ese término, este, cuáles serían tus red flags para una relación tóxica?
Ajá. Híjole, em pues pues, yo creo que la red flag más grande sería que que no se comunique y que busque como, eh, que busque imponer su opinión, ¿sabes? Yo creo que como, eh, a a lo mejor es un cliché, pero la comunicación es la base de toda relación, ¿no? Entonces, si la comunicación no es sana, desde ahí para mí ya es una red flag.
Ja. Ajá. Ajá. Okey, okey. Ajá. No, sí es. Ujú. Claro. O sea, ¿que que algo le moleste pero no te lo diga, o que quiera algo pero no te lo diga, o exactamente como en qué?
No sé qué pienses tú. Es que u u una una una vez, eh, escuché, mm, es: "No busco tener la razón"
Ajá.
"busco que los 2 lleguemos a un acuerdo y nos sintamos cómodos con ello".
Ah. Okey, okey, ya.
Em, porque, mm, yo siento que muchas veces en en cuando uno discute, o cuando uno quiere proponer algo, o quiere tratar algún tema incómodo, eh, se pretende convencer más que proponer. Y yo creo que e e eso es es es importante, ¿no? Que tú no no quieras convencer, sino más bien buscar ese punto medio, y eso es lo difícil en en una relación, buscar el punto medio.
Ajá. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Okey. Sí. Ajá. Sí. Que en in en inglés existe la palabra compromising, ¿no? O sea, tú cedes un poco, y yo cedo un poco, y estamos en el punto medio.
Ajá. Y y ahí es donde ya luego entra el ego, y yo creo que esa es mi otra red flag. Si eres si tu ego está muy elevado, entonces a
Ajá. Okey. Que nunca cedas.
Ajá, que nunca cedas, entonces, ahí t para mí también es eso sería una red flag.
Sí. Es importante. Ya.
Sí, sí, sí, tal cual.
Pero, ¿y eso? ¿Por qué creerías tú que llegaría a afectar la salud mental de la persona que no o o que siempre cede?
Eh, es que precisamente pasa eso, ¿no?, eh, cuando nosotros estamos enamorados, o o por lo menos así lo yo lo veo, eh, dejas pasar muchas cosas, ¿no?, y al dejar pasar muchas cosas, se van acumulando. Sí, eh, llegas a un punto donde todas las cosas como ah, perdón, todas las cosas que acumulaste, mm, ya no las puedes soportar, entonces ya no es sano, porque entonces, ahí tus límites ya los estás rebasando, ¿no?, ahí siento que, eh, que ya que ya no es ya no eres tú. Cuando dejas pasar cosas que a ti sabes que no te gustan, por complacer a alguien más, desde ahí dejas de ser tú, y dejas de ser el importante tú para que otra persona sea más importante que tú, y ahí exacto.
Ajá. Ujú. Sí. Okey. Ajá. Okey. Sí, pues sí. Sí. Ujú. Ujú. Y más feliz, y ya tú no lo eres.
Exacto, o sea, sacrificas tu felicidad por la del otro.
O crees que lo eres o crees que lo eres porque estás en pareja
Eh, sí, tal cual, es que el amor es el amor es muy confuso, siento yo, ¿no? Al al al al inicio todo es amor y felicidad, pero yo creo que no terminas de conocer una persona hasta que la conoces realmente enojada, o realmente en una situación muy mala, ¿no?
¿no? <laughs> Ajá. Eh. Sí, sí. Fíjate que, de bueno, tú te fuiste a una relación tóxica un poco más adulta, yo estaba pensando en relaciones tóxicas esas que veo, eh, en los jóvenes de ahora, digo, eh eh, porque tengo una este, mm, ten tengo una amiga, bueno, o compañera, este, que su sobrina tiene una relación tóxica de esas de que con el novio cortan y luego vuelven, y cortan y vuelven, y y y hasta le habló a la policía, ya le ha hablado a la policía la la chamaca porque cuando el novio la va a buscar, este, lo amenaza con que o sea, bueno, no lo amenaza, le ha hablado a la policía y empieza a decirles mentiras, así de que: "No, es que me quiere golpear y no sé qué", y el chamaco ni al caso, ¿no? O sea, se pone se pone como, obviamente, a gritar, así de que: "Déjame entrar", porque los 2 están locos y chamacos, ¿no?, pero nunca le ha tocado un pelo, pero ella lo amenaza así con eso, y yo digo: "Ay". O sea, yo ese es el tipo de toxicidad que que pienso en una relación que, pues, yo pero sí es como de más jóvenes. La que tú mencionas, pues, sí es como para una relación más de adultos, y sí, sigue siendo toxicidad al fin de cuentas, ¿no?
Ajá. Ajá. Ajá. Sí, sí lo he escuchado. No. Ajá. Ajá. No, definitivamente eso es tóxico. Ajá. e Ajá. Per per pero pero, por ejemplo, d de ponle tú, de adolescentes, entonces, ¿cuál cuál sería una relación? No sería esa, l l bueno, no no quiero no quiero sonar soberbio, pero la la mejor definición para una relación sana desde el inicio, que sea como de un adulto, porque mu muchos, yo siento que los jóvenes ahora no comprenden que tener una novia implica que te puedas casar con ella.
Ajá. Ajá. Ajá. <chuckles> Sí.
Decir decir eso implica, y nadie nadie nadie se pone a pensar en eso, o por lo menos mis sobrinos, o las personas más jóvenes, no se ponen a pensar en eso. Decir qué va a ser tu novia implica, o tu novio implica, que te puedas casar con ella.
Sí. Ajá. Ajá. Sí. Una formalidad, formalidad.
Sí. Sí, sí, sí, tal cual.
Sí, pues es que ya casi nadie busca formalidad. Buscan a alguien con quien platicar, chatear, este, pasar el momento, salir, no sé. Es es es rara la persona joven que que que piensa como que tan a largo plazo, ¿no?
Eh, y es que e entiendo entiendo eso, que de que no piensen a largo plazo, pero también yo creo que debemos de ser conscientes, los que educamos a los a los jóvenes, de qué valores les tenemos que, eh, inculcar, ¿no? Porque si van sin herramientas allá afuera, pues van a hacer daño, y el daño que ocasionen es un reflejo de cómo los educamos.
Ujú. Ajá. Claro. Claro. Sí. Aunque también en los adultos bueno, yo por ejem también me acordé ahorita de otro ejemplo de una, este, compa otra compañera en otro trabajo que tuve, que ella tenía el pelo chino chino chino, ¿no? Y este y un día pues su sueño era laceárselo, y yo llevé mi plancha para lacearle el pelo y se lo planché, y haz de cuenta que ella feliz estaba: "Ay mi pelo", porque tenía un chino muy chi muy chiquitito, de ese cerradito, cerradito, entonces ella soñaba con su pelo lacio, hasta se le veía más largo, no, no sabes. Al otro día llegó llorando, llegó llorando porque al marido no le había gustado y le había dicho que: "¿Qué se había hecho en el cabello?, que" y yo así de: "No lo puedo creer", o sea, no, o imagínate, y y y yo dije: "No", eso, pues, yo creo que en ese entonces no, como que no no usábamos tanto la palabra de relación tóxica, o que: "Ay, la tóxica", o sea, no. Pero sí fue algo para mí que dije, digo, tampoco se usaba lo de Red Flag, pero así como de que no, no manches. ¿Qué haces ahí?, te te o sea, fue no. Pero bueno obviamente no se lo dijimos, lo pensamos, ¿no? Porque pues ya estaban casados, pero pues también yo creo que eso es otro tipo de toxicidad, el querer tener control sobre la sobre la pareja, y y pues sí imagínate digo yo no sé cuántas veces ella haya hecho algo que que le haya molestado al hombre, ¿verdad? Yo solamente fui testigo de esa, pero imagínate que todo eso lo esté lo siga viviendo hasta el día de hoy, ya no sé, perdimos contacto, pero imagínate, yo digo las la salud mental de ella sí debe de estar afectada, porque pues llegó llorando al trabajo, eso que la haga llorar y que la haga sentirse mal por supuesto que la va a afectar. La hace sentir poca cosa.
Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. <chuckles> Ajá. Ajá. Ah, horrible. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Y. Sí. Sí. Am a y y es que a veces no entiendo cómo siguen soportando eso, ¿no? Por yo también tengo una persona que era muy cercana a mí
Ajá, ajá.
que de me contó, ¿no? Que su esposo, que a al inicio cuando es estaban comprometidos, que todo era amor y felicidad, y se casaron, y empezó a dejar de comprar comida, empezó a dedicarse solamente a los videojuegos. Sí, así tal cual, y haz de cuenta que ella, pues, necesitaba, así oye, necesito despensa, y era así, no, pues, yo no tengo dinero, hazle hazle como puedas, ¿no? Así.
Ajá. Ajá, uy. Uf, ¿cómo? <chuckles> No manches. Sí, sí, qué cosa. ¿Y traba pero sí trabajaba el vato?
Sí, sí trabajaba, o sea, sí, o sea, él nada más se dedicaba a jugar, pero no le daba dinero exactamente. Entonces, yo a ahí empecé a ver como el deterioro de mi amiga así como de, eh, pues, ya no la veía tan feliz, ya no era ella. Y le digo, oye, pero ¿por qué sigues ahí? Si sigues, o sea, sí es o sea, no está bien lo que está p lo que está pasando no está bien, ¿por qué sigues ahí? Y a veces ni siquiera saben responder, ¿no? O o ya saben qué está mal, pero siguen insistiendo.
¿Pero no le daba dinero? Ah, su Ajá. Claro. Ujú. Sí. Sí. No. A ver, pues, a lo mejor es el el miedo a la soledad, o el miedo a la incertidumbre
Ajá. Sí, sí, sí.
¿no? Porque a veces, o o como decíamos hace rato, piensas que eres feliz porque estás en una relación, y no quieres ser el que está solo
Sí.
o la que está sola ¿no?
Sí, y y y ¿por qué le tiene miedo a estar solo?, ¿no? Porque, pues, yo si creo que yo creo que estar solo, es uno de los beneficios que ahora pocas personas pueden tener.
Ajá. Sí. <chuckles> Sí. Sí.
Si ya ya no ya no es normal que una persona esté totalmente sola, ¿no? O o por lo menos a mí a mí me pasa, no sé, si tú estás casada, pero yo sí estoy casado, eh, y y y me pasa que a veces necesito, pues, a lo mejor 1 día solo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo disfruto mi soledad, quiero quiero estar solo un un un día, quiero estar totalmente solo, nada más, y ya.
Ujú. Sí, sí, yo sola también. Sí. <laughs> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué decimos mi marido y yo que ha sido como que parte del éxito de de nuestra relación? Es que cada quien tiene su tele, y cada quien ve lo que quiera, y ca o sea, obviamente, y se va ajá, o sea, él tiene lo que llama su man cave, ¿no? Entonces allá él tiene un cuarto, donde tiene su pantalla grande, sus DVD, porque él es, pues, a la antigüita le gustan las películas en formato físico, y quiere llegar a tener 1000 ya va por 900 y cacho
Ajá. Ajá. Sí, y se va, ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Wao, ajá.
y tiene sus juguetes, ya sabes, Star Wars, todas esas ondas, ¿no? Es como un fanboy. Y y yo lo, o sea, yo yo digo: "Sí es cierto, o sea, si yo estoy acá en en mi recámara viendo una serie que a él no le gusta, ¿por qué lo voy a obligar?", ¿no? Entonces, él ve sus cosas y yo veo mis cosas, o sea, por ejemplo, los domingos lo que hacemos es que comemos juntos y vemos cosas que nos gustan a los 2. Vemos unas 2 películas, 1 o 2 películas, y ya, o sea, después de eso, bye, ¿no? O sea, tú ve las que tú quieras, y yo voy a ver lo que yo quiera. O sea, no no nos vamos a obligar a ver cosas que no que no queremos, ¿no? Pero, pues, sí, también, obviamente, hay cosas que sí tenemos en común.
Ajá. Claro. Ajá. Sí, ya cada quien al sí, cada quien a lo suyo. Sí, oye Sí, sí, pues, claro, tiene que ser equitativo y aparte tienen que ser equipo en algún punto, ¿no?
Sí, sí, sí, o sea, hay series que por ejemplo, lo último que vimos fue la de Karate Kid, eh, Cobra Kai, pues, por ejemplo, no Ay, está padre, no, al final está de no manches. O sea, como que todo lo cierran, o sea, cierran todas las historias muy bien, entonces, por favor vela, no te pe no te no sé, si viste las primeras temporadas a nosotros solo nos faltaba la última.
Y no la he visto, eh, muy buena. Ajá. Ajá. La vi la prime no he visto la la serie, pero sí la primerita. La la la la la antigüita. Sí, las nuevas
Ah, o sea, tú hablas de las películas. Ah, no, no, no, yo hablo de la serie, de la se yo yo hablo de la serie. Y y la última película de Karate Kid que también nos gustó. Bueno, o sea, cosas así como los 2 somos así de generación 80, ese tipo de cosas las disfrutamos juntos. Pero
Ajá. Ajá. Es que, esas generaciones son las buenas.
Sí, y y pero sí, o sea, la verdad es que si siempre decimos: "Ay es eso de tener cada quien su tele", también, o sea, está padre ver cosas juntos que nos gustan, y luego cada quien por separado, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha mantenido, eh, pues, así como dices, eso de que a veces cada quien quiere su espacio. Sí, yo quiero ver, no sé, Bridgerton, o algo que a él no le va a gustar. Entonces, pues, ahí tenemos cada quien su espacio, ¿no?
Sí, esas que no son las buenas. Ajá. Ajá. Oye oye, y para los desafortunados, ¿tú co cómo crees que se pueda hacer para salir de una relación tóxica?
<chuckles> Pues, es que dicen que siempre la primera eh, el primer paso para reconocer para bueno, para salir de un problema es reconocer que tienes un problema, y si la persona no lo reconoce, pues, sí, no, no, no va a salir de ahí. Pero aparte es muy difícil, ¿sabes? Eh, de si es una mujer que vive en una relación abusiva, digo, por o por eje como el amigo el marido de mi amiga, Teteo, de mi excompañera de trabajo, pues, eh, no creo que haya sido tan abusiva, creo que él era controlador, pero imagínate las mujeres que ya tienen hijos, que dependen del sueldo del marido, o sea.
Reconocerlo, sí, justo, justo reconocerlo. Sí. Ajá. Que que, sí, claro, ¿no? Que ya no tienen como que no pueden ver otra salida.
No, es muy difícil, es muy, muy difícil, ojalá todas las mujeres, o todos los hombres tuvieran un sistema de apoyo. Amistades que les permitan ver que que están en una relación tóxica, y que además, eh, les puedan dirigir y apoyar. O sea, no sé, mira, ve a este refugio, te ofrezco mi casa, algo, ¿no? Yo, yo creo que sí se necesita de un gran sistema de apoyo.
Sí, okey, sí. Sí. Ah. Sí, ahí entra donde a lo mejor la sociedad en general necesitaría como hablar más, ¿no? Sobre el impacto de las relaciones tóxicas, y su relación con la salud mental.
Sí. Pues, yo creo que sí se habla, ¿no? Yo s yo sí creo que se habla más de eso.
Pue yo que pe se ha si a a lo mejor así un poquito m más ahora en comparación con otros años, pero siento que a lo mejor podrían dedicarle un poquito más, ¿no? O no sé.
Ajá, ajá. Bueno, lo que pasa es que
Ajá.
Sí se habla más, porque mira, yo, por ejemplo, ma cuando yo estaba joven, te digo, no no no había ese término que si la red flag, que si la relación tóxica, que no sé qué. No no se hablaba tanto, ¿no? Ahora es como muy común, pero el hecho de que ya resco reconozcamos que algo existe, no quiere decir que ya tenemos la solución. Entonces, no no n yo creo que nos a lo mejor, se habla de lo que existe, pero no se habla tanto de la solución, o de cómo podríamos salirnos de ahí.
Ajá, sí, sí, claro. Ajá. Ah, es cierto, cierto, sí. E en ese caso, se se se comparte se com se combatiría con más información, ¿no? Mientras más información tengas sobre un tema, pues, mejores decisiones tomas.
Sí, claro. Claro. Aún si no eres la persona que está pasando por eso, pero aprender para poder ayudar a alguien que lo esté, ¿no?
Sí. Sí, tal cual tal cual tal cual tal cual. Yo yo yo creo que, eh, eh, mi trabajo está como en, pues, yo yo yo yo ya soy de planta, ¿no? Pero mi trabajo está en en educar, no sé, a am, a a la gente más joven Sí. Yo sí les digo a mis sobrinos, ese eso está mal, y si eso no le parece a ella, entonces, ahí no es, ahí no debe de ser.
Bueno, pues Ajá. <chuckles> Las generaciones que tienes alrededor, claro. Ujú. Claro. Qué bueno. Ay, pues, qué bueno que tengan un tío que los aconseja, y y sí, yo espero ser así con mi sobrino, nada más que él está todavía más chico, está como de 14 años, entonces, no, <chuckles> no estoy en eso, pero
Sí, tal cual. Yo yo a esa edad les digo, no no tengas no tengas novia. No no tengas novia todavía. No tengas novia, por favor.
<laughs>
Tal cual.
Qué gusto hablar contigo. Que pases buena noche. Hasta luego. <laughs> Bye.
Igualmente, me dio muchísimo gusto. Igualmente, hasta luego. Bye.